पता है, बहुत बार मेरे साथ ये दिक्कत आती है कि जब भी मेरी सैलरी आती है, फिलहाल अब तो मैं खुद ही मतलब कमाती हूँ और अच्छी अर्निंग्स कर लेती हूँ तो जब भी मेरी सैलरी आती है ना, तो ऐसा होता है कि हाँ, सोचती हूँ कि इस बार सैलरी आएगी तो मैं इतनी सेविंग्स में डाल दूँगी क्योंकि इस बार तो कोई खर्च है नहीं। लेकिन पता चलता है कि जब तक सैलरी आती, आती है, 50 खर्च ख सामने आ जाते हैं, अब उसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन-से खर्च को टाल दिया जाए और कौन-सा खर्च जो है पहले कर लिया जाए। तो ये म चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती है डिसाइड करना जिसकी वजह से जो भी पैसे आते हैं, तो वो इतनी तेजी में खर्च होते हैं कि पता ही नहीं चलता। सेविंग्स और बचत नाम की तो कोई चीज़ हो ही नहीं पाती है।
अच्छा। बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी को देखो अच्छे-से समझ पा रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपकी बचत नहीं हो पाती, पैसे खत्म हो जाते हैं महीने के अंततः है ना? तो आप मतलब कोशिश कुछ करती हैं कि थोड़ा-बहुत मैं मतलब सेविंग, बचत कर पाऊँ, थोड़ा-बहुत खर्चा कम कर पाऊँ? आप अपने हिसाब से क्या कोशिशें करती हैं?
हाँ। जी। देखिए, कभी-कभार ये होता है कि अभी मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, जैसे बचत होती है ऐसा नहीं होता है, लेकिन 4 महीने में एक बार वो भी बहुत कम तो क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी मेरा महीने भर का 20,000 का बजट है कि हाँ मुझे 20,000 जो है खर्च होते ही होते हैं, चाहे कैसे भी घर का रेंट भरो, राशन लाओ, कहीं जाना-आना, पेट्रोल भराना, कहीं अगर कॉलेज वग़ैरह जाना है उसकी फीस का देखना, सब-कुछ करने के बाद मेरा तब भी मतलब 20-25,000 ऐसे ही चला जाता है कि जो फिक्स है कि हाँ ये जाना ही जाना है ठीक है, उसके बाद जो है कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको पता भी नहीं होती है कि अरे अर ऐसा तो नहीं कि पूरे महीने आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कभी ना कभी ये होता है कि मुझे कहीं जाना पड़ जाता है अब जैसे अभी किसी के यहाँ बर्थडे हो गया तो वहाँ चले जाना है अब किसी की शादी है तो वहाँ भी जाना है, तो ये जो बीच के बहुत बड़े-बड़े खर्च आ जाते हैं ना अचानक से, इनकी वजह से कहीं न कहीं बहुत जल्दी पैसे खर्च होते हैं जो कि मैं सोचती हूँ कि चलो महीने के आखिरी तक ये चल जाएँगे और आराम से जो है फिर अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये करना मतलब बोलना और करना दोनों में मुझे बहुत अंतर लगता है मतलब दोनों ही चीज़ें बोलने में बहुत आसान हैं लेकिन करने में बड़ी मुश्किल लगती है।
ओह! सही बात है आपकी देखिए, ये आमतौर पे एक सामान्य समस्या है हर एक नागरिक इसका अ, सामना करता है, है ना? तो आप कोशिश कर रहे हैं सबसे पहली तो बात ये है कि ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है कि आप अपने हिसाब से पूरा कोशिश कर रहे हो, हालाँकि आपसे हो नहीं पा रहा है ना, पर आप देखिए, वहाँ पे आप अपने पर्सनल जो खर्चे हैं ना, उसको शायद थोड़ा कम कर सकते जैसे ज़रूरीयात की चीज़ें हैं, जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्टस यूज़ कर रहे हो, कपड़ों पे खर्चा कर रहे हो, है ना? कोई ऐसे शौक जो कई बार महँगे हो पड़ते हैं हमारे लिए कई बार है ना उसे पूरा करना भी हमारा बचत का एक हिस्सा जो है उसमें चला जाता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसे थोड़ा-बहुत कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हाँ, पर इसके अलावा देखिए आप नियमित रूप से जैसे महीने का बिल है, मोबाईल बिल है, अ, जैसे वाईफाई का हो गया इसके अलावा खाने-पीने का है, है ना? इसके अलावा घर के बहुत सारे एसे खर्चे होते हैं दूध वाला हो गया, पानी वाला हो गया, सब्जी वग़ैरह तो उसके खर्चे ही निकालते हो या मतलब उसके खर्चे निकालने के बाद भी कोई और खर्चे हैं जहाँ पे पैसे खर्च हो जाते हैं?
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ, ऐसा होता है। अब देखिए पहले तो ये था कि मैं अभी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो पहले मेरे घर से पैसे आते थे, ठीक है? तो उसमें तो ये था कि हाँ एक फिक्स पैसे आ रहे हैं 12,000 15,000 तो अब उसी में कैसे-तैसे चलाना है मुझे पूरे महीने। कभी ऐसा होता था कि हो ही नहीं पाता था मतलब उतने पैसे में तो लगता था यार कैसे महीना पार होगा कैसे मैं चलाऊँगी इतने सारे ख़र्च होते हैं पीजी का रेंट दो फ़िर जो बिल आता है कभी-कभार बिल भी देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा आता है अगर तो, हैं? और वाई तो हम लोगों ने ख़ुद ही लगवाया है तो उसका भी ख़र्च ख़ुद ही आता है, आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे। और ये होता है कि अब उसमें आप दोस्तों के साथ रह रहे हो, है ना? तो ख़ाने का एक पै पैसा जो है वो फिक्स तो जाता है कि हाँ, चलो ढाई 3 रुपए ख़ाने का दे दिया लेक़िन उसके बावजूद भी जब आप 4 लोगों के साथ रहते हो, तो ऐसा होता है ना कि कभी बाहर जाना पड़ गया या कभी कोई और मँगवा रहा है ख़ाने के लिए तो आपको भी कभी मँगवाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ख़र्च देख के इतने ख़र्च हो जाते हैं इतना ख़र्च हो जाता है महीने का कि पता भी नहीं चलता है। सच में सेविंग्स तो होती नहीं है और महीना चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अब तो जब से मैं ख़ुद ही करने लगी हूँ अर्निंग्स तो सोचती हूँ कि अरे यार जो घर से आता था उससे तो दोगुना ही है, तो अब तो मेरी अच्छा अ, मतलब आराम से जो सेविंग्स है वो हो सकती हैं, लेक़िन सही बताऊँ ना अब वो भी नहीं हो पाता है। पहले मेरे लिए 15,000 भी बहुत क मतलब पूरा हो जाता था कभी-कभार, कभी-कभार नहीं हो पाता था। लेक़िन अब उससे ज़्यादा आता है तब भी नहीं पूरा होता है, क्योंकि सुना होगा आपने कि जैसे-जैसे मतलब आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे ही वैसे ख़र्च भी बढ़ जाते हैं कि कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है और जब पैसे होते हैं तो मन मानता नहीं है। तो एक तो ओनलाइन चीज़ें इतनी शुरू हो गई हैं अब कि आराम से घर बैठे कुछ भी मँगवाते जाओ, मँगवाते जाओ, तो इसकी वजह से और नहीं बच पाते।
अच्छा। ओके। हुँ। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी को वाक़ई में समझ भी पा रही हूँ और ये वाक़ई में एक आमतौर पे गंभीर समस्या है। हर एक के जीवन में ये समस्या आती है, है ना? पर आपको अच्छे-से सोच-समझ के इसका सामना करना चाहिए। पर देखिए वहाँ पे आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपके ऊपर कोई कर्ज़ है या फ़िर कोई उधार आपने कभी भी मतलब अगर पैसे ख़त्म हुए महीने के अंत में दोस्तों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से कभी भी पैसा लिया हो उसे भी लौटा ना हो? ऐसा कभी कुछ हुआ है?
अ, हाँ। जी। नहीं देखिए अभी इसकी नौबत तो नहीं आई है कि मुझे किसी से कभी उधार लेना पड़े। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे मेरे जो भाई-बहन कज़न हैं उनके साथ थोड़ा-सा लेन-देन जो है वो चलता रहता है कभी-कभार कि हाँ अभी मेरे पास नहीं है तो तुम भेज दो, मेरे तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। तो ऐसे थोड़ा जो भाई-बहन में है वो चलता रहता है, उसको कर्ज़ में नहीं गिना जा सकता है। लेक़िन अ, ऐसी तो कोई नौबत नहीं आई है बस मेरी मेन परेशानी यही है कि मैं चाहे जितने भी पैसे कमा लूँ, चाहे जितने भी होते हैं वो सबके रास्ते लग जाते हैं कि हाँ, ये इनको देना है वो उनको देना है इतने पैसे यहाँ ख़र्च होंगे और सब कुछ करने के बाद मन में क्या आता है मालूम है? कि अरे! यार सब कुछ तो ख़र्च हो ही रहा है, पैसे बचाने से बच थोड़ी ना जाते हैं ख़र्च तो हो ही जाते हैं। तो ये दिमाग में जब आता है तो सोचती हूँ कि लाओ अपने लिए ये चीज़ भी मँगवा ही लेती हूँ, ये भी मँगवा लेती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है ना पैसे हैं जेब में तो फ़िर आप सर्दी-गर्मी नहीं रहती किसी चीज़ की, कि अरे! मँगवा लो, ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मतलब अभी ज़रूरत है कि नहीं ये भूल गए, कल हो के ज़रूरत पड़ ही जाएगी इस सामान की। तो ये हो जाता है कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो भी मँगवा लेती हूँ और जो नहीं मँगवानी है वो भी मँगवा लेती हूँ। आदत से मजबूर जबकि इससे बार-बार मुझे यही समझ में आता है कि यार जब महीने का आख़िरी आता है तब बहुत मुसीबत होती है, इसलिए शुरुआत में थोड़ा कम ही ख़र्च करना चाहिए। लेक़िन जब पैसे हाथ में होते हैं तो वो बचते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे! क्यों हैं पैसे? ख़र्च करने के लिए ही तो होते हैं। <chuckles>
अच्छा। समझी। बिल्कुल। अ, देखिए मैं आपकी परेशानी को अ, अच्छे-से समझ पा रही हूँ। और देखिए आप मुझे ये भी बता सकती हैं कि जैसे आप आपका जो भी फंड है, आपकी बचत है उसको कभी भी आपने अ, मतलब किसी टाइमटेबल में डिवाइड किया है? जैसे अगर मानो आप महीने का अ, 50 हज़ार कमा रही हो तो वहाँ पे 20 हज़ार वो ख़र्चे के जो भी बिल्स वगैरह हैं सब उसमें, है ना? उसके अलावा 10 हज़ार आपके पर्सनल ख़र्चे में चले गए मतलब 15 से 20 हज़ार जो है वो आप बचत करो मतलब इस तरीक़े का कभी कुछ आपने ट्राई किया है कि मैं हाँ, यहाँ पे इतने पैसे ख़र्च करूँगी अ, इस महीने इतने पैसे बचाने ही बचाने हैं या फ़िर इतने पैसों में से घर चलाना है? आपने कभी ये इस्तेमाल किया है कोशिश की है आपने?
हाँ। अ, जी हाँ। देखिए ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है। कोशिश मैंने की है और कहीं न कहीं जो है ये काम भी करी है। लेक़िन सही बताऊँ ना वो कोशिश वाला जो पीरियड था मेरे लिए वो वाक़ई मतलब बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी अ, जैसे कुछ भी ख़र्च होता है, है ना? कुछ भी ख़र्च होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है कर लो बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो बाद में जब नहीं होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि यार पक्का अगली बार से जो है मैं सेविंग्स करना शुरू करूँगी। पक्का अगली बार से चाहे मैं भले ही 1 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये 3 हज़ार जो भी मेरे पास बचेगा उसको मैं एक ज़रूर बचत ख़ाते में डालूँगी नहीं तो एक गुल्लक बना लेती हूँ उसमें डालूँगी। लेक़िन फ़िर क्या होता है? कौन है ख़र्च करने वाला, मैं ही तो अकेली हूँ। अब मेरे तो अकाउंट में ही है, अब अकाउंट में रहे चाहे सेविंग्स अकाउंट में दूसरे अकाउंट में डाल दें कि अरे! चलो ख़र्च ना हो बचा रहे। क्योंकि अपने अकाउंट में होता है ना तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम है इसकी वजह से जो भी आपका मन है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर, कर के ख़रीद लोगे। बाद में जब आप अकाउंट चेक करते हो तो ल देखते हो कि अरे! ये तो ख़र्च हो गए पैसे। तो इसकी वजह से कभी दिमाग में भी आया है कि लाओ जो है दूसरे अकाउंट में डाल देती हूँ, पर वो भी नहीं हो पाया मुझसे।
हाँ। अच्छा। देखिए आपकी समस्या वैसे आमतौर पे एक सामान्य समस्या है। पर हाँ, जैसे आपने बताया तो आपके लिए थोड़ी गंभीर परिस्थिति हैं। यहाँ पे आप जैसे अपने ख़र्चों को है ना बँटवारा कर सकते हो। सबसे पहले जो भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात की चीज़ें हैं उस पे आप पैसा ख़र्च करो, है ना? भविष्य को सोच के ये चीज़ मुझे चाहिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप मत करो। ये कर सकते हो, है ना? उसके अलावा आप महीने का एसआईपी शुरुआत करवा सकते हो। आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है हज़ार का, 5 हज़ार का, 2 हज़ार जितना आपको बचत करवाना हो वो भी करवा सकते हो। इसके अलावा जैसे आपने बोला कि आपके यूपीआई वाले अकाउंट में पैसे पड़े हैं बाद में पता चलता है ना कि इतना ख़र्च हो गया। तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि जैसे घर पे मम्मी हैं तो उनको थोड़े-बहुत पैसे दे दिया करो। है ना? वो मम्मियों के पास से जल्दी पैसे निकलते नहीं हैं। आप वहाँ पे बचत करवा सकते हो। इसके अलावा आप अपने दूसरे किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। जैसे महीने का 5 हज़ार फिक्स है उस ख़ाते में डाल दिया उसे भूल गए या फ़िर बैंक में जाके डालो। है ना? वहाँ से भी बचत की शुरुआत कर सकते हो। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप एक रिकॉर्ड रखो। है ना? एक आप डायरी वग़ैरह लिखना शुरू करो, जहाँ पे जितना पैसे ख़र्च करते हो उसका एक मतलब लिखावट के तौर पे रिकॉर्ड रखो ताकि पता चलेगा, कि इनकम कितना है आउटपुट कितना है इस महीने बचत कितना हुआ और जो बचत है उसको सेविंग्स ख़ाते में डाल दो। है ना? या आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ करके एक एफडी भी करवा सकते हो, है ना? बहुत सारे ऑप्शन्स हैं। तो आप उसका थोड़ा-बहुत भी इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपके पास ज़्यादा बचत होगी ही होगी।
हाँ। जी। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। <chuckles> जी। हाँ। ज़रूर। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल वाक़ई आपने बहुत अच्छे सुझाव मुझे दिए हैं और छोटी-छोटी चीज़ों से किस तरह से बदलाव किया जा सकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है मुझे और इन्हें मैं ज़रूर आज़माने की कोशिश करूँगी। अ, हो सकता है कि ये मेरे लिए जो है काम भी कर जाए और मेरी ये जो परेशानी है वो एकदम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आपने अच्छे इतने सुझाव दिए और इतने अ, सरलता से समझाया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल बिल्कुल, आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्य
जी।